Und bietet auch dein Unternehmen von sich aus so bestimmte Work-Life-Balance-Benefits an oder ist das nicht so wirklich üblich?
Hm, es gibt einen Part, äh, den könnte man da mit reinzählen. Äh, es gibt so 'ne Bezuschussung vom Fitnessstudio. Ähm, das heißt, äh, da wird dann geschaut, hey, <chuckles> dass man seine private Zeit letztendlich auch, ähm, dann durchaus mit was Gesunden halt, äh, füllt, aber ansonsten gibt's jetzt nicht so viel, was vom Unternehmen direkt kommt. Das das muss man sich schon selber so legen.
Mhm. Ja, da hast du ja eigentlich schon direkt den perfekten Übergang eigentlich schon eingereicht, und zwar, ja, das Thema mit dem Fitnessstudio. Also, gehst du zum Beispiel ins Fitnessstudio und ist das so deine Balance, oder bist du schon so nicht wirklich mehr beansprucht von dem Job, weil du jetzt die 4-Tage-Woche hast?
Mhm. Ähm, tatsächlich habe ich gemerkt, ich brauche das. Ich gehe nicht ins Fitnessstudio, aber ich mache zu Hause Sport, habe mir so 'n paar, äh, Geräte mit der Zeit, äh, zusammengekauft, ähm, weil ich einfach gemerkt habe, ich brauche das, äh, diesen Ausgleich. Äh, grade, ähm, im IT-Projektmanagement, da sitzt man ganz, ganz viel, ähm, ist jetzt nicht so viel, äh, zu Fuß unterwegs, äh, heißt man fährt morgens zur Arbeit, setzt sich dann ins Büro und vielleicht geht man mittags 'ne Runde spazieren, aber viel mehr ist es dann auch nicht. Und, ähm, wenn man dann heimkommt, sich dann ans Studium setzt und, äh, dann wieder vorm PC sitzt oder vorm Tablet oder sonstigen Geräten, dann braucht man Bewegung. Und, äh, das hole ich mir zumindest so 'n bisschen über die Geräte.
Mhm. Mhm. Ja, selbstverständlich. Und ist das denn generell so momentan bei dir, dass du, ja, vielleicht nicht nur mit dem Privatleben, sondern auch die Balance zwischen dem Studium und der Arbeit irgendwie findest? Weil das ist ja auch 'n sehr großes Thema, wenn du 'n Vollzeitstudium, n nehme ich mal an, dort betreibst und dann noch parallel dann noch den, ja, quasi Vollzeitarbeit? Also, hast du da schon mal 'ne ziemlich gute Balance?
Mhm. Hm, das musste sich erst finden. Also, du hast es schon angesprochen, man muss diese Balance dann erst mal zwischen, äh, dem Job und dem Privatleben und dem Studium halt irgendwie erst mal finden, weil am Anfang, ähm, dachte ich mir: „Okay, ich habe 'nen Job, dann habe ich Freizeit und die Freizeit ist jetzt halt das Studium und, äh, dann wird das schon irgendwie laufen.“ Ähm, aber irgendwann merkt man, da da kommt man an seine Grenzen. Also, man kann nicht, äh, irgendwie 70, 80 Stunden die Woche, äh, dauerhaft, äh, arbeiten und lernen. Ähm, da ja, s s also, g gibt's sicherlich Leute, die das können. Äh, ich kann's nicht. Und, äh, habe das irgendwann gemerkt und habe dann gesagt: „Okay, ich muss hier auch mal was ändern und auch so 'ne Balance dann finden.“
<chuckles> Ja, verständlich. Mhm.